Exatamente. E depois como cada um foi para um lado, quando se juntou, eles resolveram trazer isso lá do passado à tona de novo. <laughs> E começou aquela discussão por algo que
<laughs> Uhum. E aí, eh, todo mundo se se envolve e vira uma bagunça só.
Aham. Por algo que já nem existia. Mas o bom é o quê? Que a minha família sempre, assim, brigou, resolveu no no mesmo momento, ali, em momento de festa. Se for momento de festa
Ah, aham. Já resolve e aí já todo mundo consegue celebrar junto.
É, a gente chama de "lavar roupa suja". E ali, antes de de celebrar ali os momentos importantes, e antes de fazer o pedido, ninguém pode estar brigado um com o outro.
<laughs> Hã. Ah, isso é impor interessante, importante também.
Então É, então, assim, é um momento que é o momento de "lavar roupa", então tudo que você tem contra algum parente seu, ou algum irmão, algum primo, que seja contra a sua avó ou contra sua tia, tem que ser limpo ali, tem que ser, tem que ser lava tem que ser falado, né.
Uhum. Hum. Aham. Sim.
E aí rola aquele momento ali, de "lavar roupa suja", que você desconta a sua raiva, não de forma física, mas de forma verbal ali, verbalizando aquilo que você sen
Exato, falando tudo que tem que falar.
Exatamente, porque dali você fica mais limpo, né, você
E bom que já começa o ano bem, né, sem nenhuma pendência. E essa essa tradição que você me contou do do fa de fazer o pedido ali, você vai levar isso para sempre? Vai passar para os seus filhos, se você tiver filho? Vai, ih, tentar manter na família essa tradição?
Exatamente. Você não há pendência. Aham. Com certeza, com certeza, até até que a gente venha a partir, né. Porque, eu falo assim, é uma coisa que passou da minha bisavó para minha avó, foi passando para os meus tios, e agora eu cheguei nessa geração, né, eh, e tenho a responsabilidade de manter, porque tá vindo uma geração nova, a geração da internet e tudo, que acaba que a internet e a tecnologia dispersa muito, eh, as tradições. Exatamente. E aí essa essa levada que vem aí, da geração, eles se perdem muito assi em contexto assim de tradição. Então eu sempre tô ali, né, eh, educando, brincando também, ó, nos momentos que deve brincar, mas mantendo a tradição e a seriedade, que é levar essa cultura da família para o resto aí da vida e dos anos seguintes.
Uhum. Uhum. Sim. Vai perdendo muita coisa, né? Aham. Uhum. Sim. Hum. Perfeito.